Benar, masuk akal, sih. Sama mungkin ini enggak, sih, Mas, kalau misal, nih, kalau misal, eee, kita bisa minta nasihat, dari diri kita di masa depan, kira-kira nasihat apa, ya, yang <chuckles> paling, berguna, ya? Kalau dari Mas sendiri kira-kira nasihat apa, Mas?
Iya, heeh. Iya. Mhm. Mhm. Oh, iya, heeh. Mhm. Mhm. Eee, palingan sih nasehatnya ini kali ya, mungkin dia bakal nyuruh aku buat nabung gitu. Ya, karena kan kadang aku agak boros dengan duit. Cuman, ya, borosnya bukan kayak buat beli barang-barang yang enggak guna atau apa gitu, sih, tapi lebih kayak, aku ini kan suka ngetraktir temen gitu, emang kayak, suka apa sih namanya berbagi aja sih karena kan itu bikin aku senang, gitu. Iya, karena kan mereka juga teman-teman aku yang baik yang udah ngebantuin aku jadi ya, eee, mungkin itu sih, ya mungkin dia bakal nyuruh aku buat, "Tolong hemat duitnya! Jangan dipakai bua, eee, temen mulu, gitu atau kayak buat nongkrong atau buat apa!" gitu kan ya. Jadi, ya mungkin kayak gitu, sih. Tapi, kalo dari Kakak gimana kira-kira?
Mhm. Oke, <laughs> heeh. Mhm. Mhm, aduh, iya iya iya iya iya. Loyal, ya, mhm. Mhm. <chuckles> Heeh. Iya iya iya iya. Mmm, kayaknya kita akan dapat nasihat yang sama ya Mas karena, heeh, kurang lebih tuh aku tuh kalau misal jajan, atau misal beli makanan itu, kadang tuh suka suka kalap ya suka lupa diri ya jadi, eee, harusnya bisa nih beli gorengan cuma Rp5.000 gitu kan buat diri sendiri tapi, tiba-tiba beli Rp30.000 nih buat sekantor gitu, kadang kan iya sekalian berangkat gitu kan aduh sarapan apa ya, sarapan, gorengan enak kali ya beli tempe gitu kan, Rp5.000 kan cukup ya tapi ternyata terus teman-teman aku sarapan apa, masa mereka enggak merasakan gorengan hangat yang aku beli ini gitu, kan. Jadi, akhirnya, "Ibu, gorengannya Rp35.000, ya," gitu. Terus, ibunya juga kadang, "Oh, iya. Bentar, ya, Mbak," gitu, agak kaget juga, nih, karena pagi-pagi borong ini, ngapain. Itu sih, Mas, kayaknya. Nah, itu sih, mhm.
Oh, sama. <chuckles> Heeh. Hmm. Mhm. Mhm, iya. Heeh. Waduh. Oh, ya. Mmm. Mmm, mhm. Mmm. <laughs> Iya. Heeh. Iya. Ngapain gitu, ya. <chuckles> Oh, oke. Iya, sih. Soalnya kayaknya kalo kita cuman beli misalnya 5 gitu ya, palingan pas kita datang ke kantor bawa gorengan itu, pasti ada yang minta kan. Jadi, ya, tadinya 5 mungkin ada 3 orang minta, gitu, jadi sisa 2 doang buat kitanya. <chuckles>
Mhm. Mhm? Nah. Iya, tapi, kadang tuh, ya, aku tuh ngerasa misal udah beli banyak, nih, eee, tiga puluh lima ribu. Katakanlah aku dapat tiga puluh gorengan, gitu, ya. Kadang tuh cuma pengen makan 2 atau 3 doang yang mana tuh cuma Rp5.000, gitu, loh. Jadi
Iya, heeh. Iya. Heeh. Iya. Oh, oke.

Iya, jadi kita tuh fokusnya harus ini sih Mas, kayaknya fokusnya harus, eee, uang sentris ya. <chuckles>
Heeh. Ekonomi ya? Iya, kayaknya harus sih karena kan pasti apa-apa itu butuh uang kan ya. <chuckles> Iya, kan kata orang itu kan uang nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa membeli barang-barang yang bikin bahagia gitu.
Heeh heeh heeh. Bener. Iya, ya ya ya. Tapi bikin kita mhm, termasuk liburan juga. Nah
Iya, betul kayak traveling gitu kan ya.
Nah, mungkin heeh, mungkin kalau misal kita bertanya tentang hal-hal yang demikian ya, bisa jadi itu bisa menjadi hal yang memacu kita untuk bekerja lebih keras saat ini. Iya nggak sih? Ketika kita tahu nih masa depan kita ternyata, eee, seperti itu gitu kan. Oke, berarti aku harus melakukan apa nih dari sekarang? Aku harus bekerja lebih keras, aku harus nabung, aku harus nabung banyak uang supaya aku bisa beli saham A supaya nanti ketika 10 tahun ke depan sahamnya udah bagus gitu kan profitnya. Mungkin ya seperti itu ya. Mhm, itu.
Mmm. Mhm. Mmm. Iya, betul betul. Mhm. Iya. Mhm. Mmm. Mmm. Mmm. Iya. Mhm. Mhm. Betul. Iya, jadi kita harus mungkin kayak tentang ini ya hal-hal tentang, eee, apa namanya, perekonomian gitu ya. <chuckles>
Mhm. Mhm. <chuckles>
Iya, tapi ya mungkin selain itu aku juga ini sih kayak pengen tahu kira-kira, eee, mungkin ini ya, kan aku memang suka lagu banget ya, ada kayak art beberapa artis yang emang aku sering follow gitu kan. Jadi ya mungkin aku juga bakal kayak nanyain dia, kira-kira si artis ini dia masih aktif nggak ya? Apakah dia pernah ke Indonesia atau enggak gitu kan ya. Terus apakah aku pernah nonton, eee, konser dia atau enggak, karena ya aku kan emang suka ini kan orang ini gitu, dan aku emang kayak mono mau nonton dia gitu sih. Terus, eee, mungkin selain itu apalagi ya? Ya palingan sih kayaknya iya, aku bakal lebih nanyain tentang ini sih, kalau nggak tentang diri aku sendiri ya paling tentang itu ya, keadaan ekonomi itu.
Mhm. Apa? Oke. Mhm. Mhm. Ow. Mhm. Mhm. Iya. Heeh. Mhm. Mhm.